Ja, ähm, das ist, ja, so 'n ganz typisches Ding und d da muss man das muss man erst mal lernen, sage ich ganz ehrlich. Da muss man erst mal lernen, ähm, sich so 'n bisschen selbst zu, äh, kneifen und zu hauen und zu sagen: „Okay, ich habe ja neuen Plan, 24- Stunden-Regel, 48- Stunden-Regel“, wie auch immer. Sagen wir jetzt 24- Stunden-Regel. Ähm. Ups. Manchmal, äh bei den ersten, grad wenn man wenn das so in einem drin ist, vergisst man's oft. Aber ich glaube, wenn du dich aktiv daran erinnerst, meinetwegen schreib's dir irgendwie auf oder so, machst dir als Handy-Hintergrund, schreibst dir auf äh, in deinen Terminplaner.
Als Handy-Hintergrund ist gut, weil ich zahle immer mit dem Handy. Ja, dann sehe ich es nämlich. <giggles>
Ja. Perfekt. Ja, so ist das perfekt. Perfekt. Schreib da groß drauf: „24- Stunden-Regel.“ Denk drüber nach. Okay. Inwiefern, äh, trage ich jetzt Nutzen daraus, wenn ich das jetzt mitnehme? Oder andere Personen, wenn das jetzt 'n Gesch Geschenkartikel oder so ist? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich wirklich darüber im Klaren zu werden, indem man 1, 2 Nächte drüber schläft: „Hm, okay, brauch ich das wirklich?“ Und dann weiß man's. Also, man weiß es meistens nach 'n paar Stunden schon, ähm: „Brauche ich das jetzt oder brauch ich's jetzt nicht?“ Und wenn du dich aktiv zwingst, diese Regel einzuhalten und immer wieder d wie gesagt, schreib's dir auf, mach's irgendwo als Hintergrund und du wirst ja aktiv dran erinnert und dann denkst du schon im Laden: „Hm“, vielleicht selbst wenn du's haben willst, unbedingt. Meinetwegen, lass es dir weglegen oder so. <clicks tongue> Und wenn du dann nächsten Tag weißt, du willst es nicht, dann ruf halt an und sagst: „Oh, Sie packen Sie es wieder ins Regal, ich hab's mir anders überlegt.“ Irgendwie so was. Also, wenn das jetzt so 1 letzter Artikel von irgendwas ist und du so 'n bisschen Angst hast, es könnte morgen vergriffen sein, lass es dir weglegen, ruf am nächsten Tag an: „Hey, ich komme entweder gleich vorbei oder, hm, packen Sie's wieder ins Regal." Also, es gibt Möglichkeiten, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja, ich meine heutzutage Ja, genau. Das ist, äh, 'ne sehr, sehr gute Idee, weil also ich habe jetzt mal <chuckles> ich glaube letzte Woche 'n 'n Freund von mir gebeten, mit mir mitzukommen, einzukaufen, weil ich wusste, ich muss in einen Laden, wo ich impulsiv, also, g schlimm einkaufe.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und da habe ich gedacht, ich nehme mir je jemanden mit, ne, damit ich so 1. dann trödele ich nicht so lange da rum, weil jemand auf mich wartet und der da 'n bisschen Auge drauf hat. Das war keine gute Idee, der war schlimmer als ich. Der hat alle schönen Sachen gefunden und dann dachte ich: „Na gut, okay, das hat jetzt nicht geholfen.“ <giggles> Aber diese 24- Stunden-Regel, die kannte ich tatsächlich nicht, ähm, und macht definitiv Sinn, weil, es es passiert mir genau das, was du angesprochen hast. Ganz oft noch, wenn ich im Einkaufszentrum bin und ich laufe mit der Tüte in der Hand rum, denke ich da kommt mir der Gedanke schon, ne: „So, b brauchte ich das jetzt wirklich?“ Und ist mir vor 'n paar Tagen auch ähm, war ich einkaufen, ich weiß gar nicht mehr wo
Mhm. Oh. Oh nein. Oh nein. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
und habe 2, 3 Sachen gekauft, die ich brauchte und dann an der Kasse noch so Weihnachtssachen gesehen.
Mhm. Mhm.